Hmm, ah, sakin naman, ah, 'di kasi laging madali yung suportahan ng pangarap ng iba. Ah, lalo na kung meron kailangan isakripisyo, ah, halimbawa kailangan mong isang tabi muna yung gusto mo para ma makatulong sa pangarap nung, ah, isa nung ano mo ka kapartner mo 'di ba? Ah, baka may pagkakataon na hindi mo maintindihan kung bakit yun ang gusto niyang tahakin, ah, pero ang mahalaga klaro ang, ah, komunikasyon niyo at respeto niyo sa isa't isa. Ah, halimbawa kapag may pagsubok dapat pag-usapan yan agad, para hindi na mauwi sa tampuhan. Ah, isa pa wala rin sapawan ng pangarap.
Hmm. Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. Oo nga. Tama, tama.
Kagaya ng nasabi ko kanina ma maganda 'pag, ah, pareho kayo naghihilahan pataas. Um, siguro yung huli rin yung tinutulungan ng isa't isa mag-adjust at mag-remind kung bakit niyo ba sinimulan, ang pagsuporta sa isa't isa. Kasi sakin kapag may tiwala, ah, kayo sa isa't isa, kahit gaano kahirap o kalaki yung pangarap na yan, eh, makakamit niyo rin, ah, darating yung panahon na makakamtan niyo yung ganong pangarap.
Oo. Tama, tama, tama. Tama, tam Mhm. Tama. Tama, tama.

Tama, tama.
Mm.
'Tsaka, nakakabigbigay ka rin ng ano, ng hope para rin sa kan'ya, 'di ba?
Hmm, pag-asa, 'no?
Pag-asa, kasi 'andiyan ka para tulungan siya, 'di ba?
Tama, tama.
'Tsaka 'yun, ah Tulungan lang talaga, 'di ba?
Tama, tama. Dapat walang iwanan.
Kumbaga, walang maiiwan kahit gaano kahirap, kabagal, ang pangarap. Basta't, sabay-sabay tayong umabante
Mm. Oo.
'Di ba, kasi sa huli yung tagumpay ng isa, tagumpay namin yung dalawa 'di ba?
Oo. Oo, totoo.
Kami naman yung makikinabang dun, 'di ba?
Mhm, ay, tama totoo 'yon, kung, ah, lalo na kung magkatuluyan kayong mag-asawa, talagang papakinabangan niyo rin yung pangarap na 'yun, eh.
Oo, 'tsaka bago ka pa lang s kasi narealize na, one woman will get you, ah, will make you rich, 'di ba? 'Yun talaga yung ano, katagang 'yun, naniniwala ako dun kasi dati may kasintahan na 'ko na matagal na, live in na kami nun, para mang maging mag-asawa na. S'yempre, may negosyo ako nun, may ano na, may trabahan may mga empleyado na, gano'n, gan'yan. Lumago na talaga kasi 2 branch na 'yung ano ko, negosyo.
<coughs> Mm. <coughs> Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Hmm. Big time ka pala ha, <chuckles> oo. Ayos, ah. Ayos.
Mm, eh, kaso nga lang na-tempt, eh. Daming temptasyon, kasi 'yun nga, araw-araw na may pumapasok na pera, ganun, 'tsaka yung trabaho ko na nagaga gumagaan na lang, taga-check na lang ng inventory ganun, gan'yan. Eh, sa pag-kalipas ng mga ilang taon, eh, ayun, 'di ko na contain yung sarili ko, ah, nag nagloko ako, nagloko ako sa kan'ya.
Oo, ah. Mm. Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo.
Ah, nahanap ako ng iba, bayad sa ganito, gan'yan. Parang mas nalo na ano ko, na
Mm. <chuckles>
nasilaw kasi ako sa pera, kasi, 'yun yung negosyo na 'yun na sa, kaya k kahit, sa kailang ulit kong mag-try, magnegosyo 'yun lang 'yung negosyo na nag click talaga sa 'kin.
Oo, ah, okay. Mm. Mm, ang galing, maganda, ah, <chuckles> alam mo, ako rin, eh, may gan'yan din akong, ah, experience, ah, talagang itong asawa ko nama itong asawa ko ngayon, ah, matagal ko na rin 'tong karelasyon, tapos nagloko din ako, ah, eh, nung nag-iba yung girlfriend ko, eh, talagang napa-gastos ng napa-gastos, ay bu buti na lang tala buti na lang talaga <laughs> wala, ano, true love. <laughs> hindi naman, hindi, ano lang talaga, true love lang talaga siguro oo.
Oo. Mm. Oo, buti naman at tinanggap at tinanggap ka tinanggap ka pa? <laughs> Ah, siguro may ka-gwapuhan ka rin naman, siguro, 'no? <laughs> Oo nga, 'no. Oo nga, 'no. Eh, mabuti pa sa'yo nagkabalikan kayo nun, eh, ay kayo na ngayon, eh, yung sa'kin nabuntis ng iba.
Oo.